बिल्कुल, बिल्कुल। <clears throat>
तो वो भी एक है कि कन्वीनिएंट बहुत है ऑनलाइन भी कि ये मँगाओ, ये देखो, ये ले लो। और अभी-अभी कंडीशन्स सब में वापस लेने की भी है इसके रिटर्न पॉलिसी मोस्टली तो रहती ज है। बट कोई-कोई ये चीज़ें जो अपने को कन्फर्म होनी चाहिए उसमें नहीं रहती बट वो अपने को होनी चाहिए तो क्वालिटी अब तो और 1-2 बार ट्राई करें तो अपने को भी समझ में आ जाता है कि भई ये चीज़ अच्छी है तो हिसाब से उनको ऑर्डर, री-ऑर्डर अपन कर सकते हैं। और इमरजेंसी में तो ये ऑनलाइन बहुत काम आता है। 10 मिनट में अपने घर पे पहुँच जाता।
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आजकल चल ले अ, ऐसे चल गए हैं।
कोई एसेंशियल चीज़ें हैं इसे हाँ सही, किचनवेयर है या कुछ ऐसा। साबुन वग़ैरह, शैम्पू, साबुन वो भी हो ना, तो इमीडिएट अपुन बाथरूम में गए साबुन नहीं है, शैम्पू नहीं है, ये क्लिक करो, ये ऑर्डर करो, 10 मिनट में आ जाता। तो वो फ़ायदे भी हैं ऑनलाइन के भी।
जो कि जी, जी, जी, जी। जो केवल बिल्कुल, बिल्कुल। स बिल्कुल, बिल्कुल। अब, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि घर पर कोई लाने वाला भी नहीं होता है, सामान जैसे बच्चे स्कूल गए हैं और घर पर कोई नहीं है आप अकेले रहो तो हम जो है आराम से अ, जैसे बहुत सारी सुविधाएँ चल गई हैं इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे मैं बताना चाहूँगा ब्लिंकिट वग़ैरह हैं। तो केवल दस पंद्रह मिनट में सामान हाँ, हाँ, ज़ेप्टो हैं जो केवल 10-15
जी। जी, जी। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो है, हाँ। अभी दो हाँ, जियो वाला भी आ गया 10 टू 30 मिनट्स में तो वो भी कुछ भी आपको होना तो तुरंत ही मिल जाता है ऐसा।
बिल्कुल, बिल्कुल।